É. É, dá uma desconectada, assim, quando você puder, né, agora nas próximas, hã, nas próximas folgas, eh, sua, pra tentar, né, relaxar, dormir até mais tarde, né, pra tirar essa exaustão, né, de ter feito tanta coisa e pra poder voltar motivada para o trabalho, né, senão vai cansando muito, né. Eh
É. Uhum. É, e eu acho que o que as pessoas subestimam também é não só o cansaço físico, é o que eu estava falando do cansaço mental, porque você precisa fazer, eh, inconscientemente você c entra num looping de: "Eu quero aproveitar cada segundo e se eu não aproveitar esse dia pra fazer essa coisa, eu não estou aproveitando as minhas férias no Brasil", sabe. Você não consegue ficar deitada no sofá, sem fazer nada.
Sim. É. É, porque eu acho que assi É. É porque eu acho que, eh eh, a pe você sabe que v vai demorar, provavelmente, pra voltar de novo, né, então fica essa sensação de "não quero perder nada, eu tenho coisa para fazer, né. Eu tenho que resolver", e fica um roteiro muito apertado, né, e causa uma exaustão mental isso mesmo, né, de querer muito e não dá tempo, né, então
Uhum. Fica. É, e e também, eh, e essa exaustão e o você ficar encaixando o seu tempo no tempo das outras pessoas que estão vivendo a vida delas. É difícil.
Ai, também. Também, né, encaixar no meio da rotina deles que estão seguindo, né, que tá seguindo, que tá ali no dia a dia, né. E quem tá de férias é você, né. <laughs>
É. É, sim sou eu que tô de férias. Aham, exato, exato. Mas olha, muito obrigada por me ouvir, eu estava precisando conversar e eu vou levar em consideração isso e vou descansar os próximos dias, vou tirar algum dia pra não fazer nada e olhar para o teto.
Exato, é. Aham. É, é importante.